जी, मतलब अ, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मतलब आपने कभी अपने स अ, अच्छे कर्मों से, है ना? कभी जब आपने अच्छा कर्म किया हो, उससे कुछ आपको एक अच्छा एक सकारात्मक प्रभाव देखने मिला है क्या?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
अ, मैं कहूँगी अच्छे कर्म मने मुझे अ, उतना उ मने उतना समझ नहीं है मगर मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ ना जैसे आपने कहा, कि अ, किसी को भी अगर मैंने ऐसे ही अ, ख़ाना ख़ाना ही दिया जिसे खाने की ज़रूरत है, तो पता नहीं मुझे वो कितने खुश होते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ, एक आपको एक लगता है ना कि हम हमने कुछ किया। है ना? और एक संतोष अ, हाँ, महसूस होता है अ, छोटी बात सही अ, हाँ तो हाँ वो तो एक है एक मन की शांति आपको मिलती है जब आप अच्छा कुछ करते हो छोटा भी हो, है ना?
हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ। जी बिल्कुल। हुँ। जी, जी, जी। हाँ जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपका ये कथन बिल्कुल सही था और अ, मेरा भी यही मानना है अच्छे कर्म अच्छे होते हैं चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, है ना? और अ, लोग ये भी कहते हैं अच्छे कर्म हमेशा अच्छी प्रभाव लाते हैं। है ना?
हुँ, हुँ, हुँ। उ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ।
तो मेरा मतलब उनकी बातों पे बिल्कुल एग्री करूँगा मैं उनकी बातों पे बिल्कुल एक होता है ना अ, ये बोलूँगा कि अच्छे कर्म हमेशा ही अच्छे कर्म आपके पास लेकर आते हैं। लोग कभी-कभी पता है क्या समझते हैं जैसे मान लीजिए लोग सोचते हैं कि अ, जैसे आज, मैं गया है ना एक अ अ, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आज मैं गया, है ना? अ, बहुत सारे जानवरों को खिलाया चिड़ियों को दाना दिया ये किया, है ना? तो अ, फ़िर वापस आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया मेरी पैर टूट गया, है ना? तो लोग क्या सोचेंगे लोग या फ़िर मैं कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो सोचेंगे अरे यार इतने अच्छे कर्म करने का क्या फ़ायदा? जब इतना मतलब बुरा हो गया पैर टूट गया एक्सीडेंट हो गई। तो अगर आप इसको एक सकारात्मक मोड़ पे देखें, तो क्या पता क्या मृत्यु भी हो सकती थी?
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। अ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही है, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही है। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ।
एक्सीडेंट की वज़ह से। क्या पता आपकी मृत्यु भी हो सकती थी मगर जो आपके अ अ, मतलब एक अच्छे कर्म थे, है ना? जो आपके अच्छे कर्म थे औ उन्होंने आपको बचा लिया, है ना? जी, एक काल के ओर आपको खींच लाए, है ना? एक काफ़ी अच्छा उदाहरण मैं आपके को बताना चाहूँगा जो मेरे आँखों के सामने हुआ था। अ, मगर उसके पहले मतलब मैं भी आपसे जानना चाहूँगा मतलब कोई ऐसी मुसीबत जो आन पड़ी जो आप जो आपको मतलब कर्मों के ऊपर सवाल उठा उठाने के लिए एकदम मजबूर कर दिया हो?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। वही आपको बचा लें। हाँ, सही है। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।